Mm, totoo, totoo yun alam mo dun sa pagla-livestream ko merong, ah, yung may pagkakataon na 'tong hobby na 'to ay naging paraan para makipag-bonding ako sa ibang tao dahil nag-palaro ako noon, eh, tapos meron akong nag-pagiveaway ako ng ano ng headset, ayun, at tuwang tuwa yung nanalo kasi parang nasa roleta siya, eh, tapos pinuntahan ko siya tapos yun nag ah uhm, kinong-gratulate ko siya, tapos yun binigay ko sa kan'ya yung ano, yung headset dahil nanalo siya. Mm. Ganoon. Mm.
Ayan <grunts> Ah. Mm, mm. Hmm. Oo. Ah, ayan parang napakaganda naman yata na malaman na masaya pala yung pagla-livestream 'no, malay natin isa 'yan sa mga magiging hilig ko sa hinaharap din. <chuckles>
Mm.